Ờ, tức là hiện tại là bạn bạn cũng đã cân nhắc rồi, tức là nếu mà bạn chuyển công việc á thì bạn vẫn có thể là chấp nhận là cái phần lương nó thấp hơn một xíu. Nhưng mà cái phần tiền lương thấp đó nó không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của bạn, đúng hông? Tại vì nhà á thì đang ở với ba mẹ nè, rồi những cái khoản thu chi khác thì có thể là bạn sẽ hỗ trợ ba mẹ chút chút nè, nên là nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều, đúng hông? Miễn là miễn là cái thu nhập nó đừng giảm quá nhiều, tầm khoảng giảm 50%, tức là đó là một vấn đề, đúng hông? Nhưng mà bạn nghĩ là chắc tầm, à, 5%-10% thì chắc cũng không không không sao, đúng hông? Kiểu vậy, đúng hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ờ. Đúng, ừ, đúng rồi. Ừm. Chính xác, đúng rồi, mình nghĩ là như vậy đó.
Ừm. Nhưng mà nếu mà đổi lại mà đổi là một có một công việc khác, bạn đổi bạn muốn đổi hẳn luôn là bạn sẽ không làm nghề ngành luật luôn, hay là bạn muốn làm một cái công việc nào đó, ví dụ như cho một cái công ty nào đó mà ở vai trò là trợ lý pháp lý đi, thì bạn nghĩ là nó có nó có thoải mái và đầu óc bạn nó có nhẹ nhõm hơn so với là cái công việc bạn đang làm hiện tại hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thì, ờ, đó, thì mình cũng thực ra nếu mà đổi nghề luôn ấy thì mình cũng khá là tiếc bởi vì mình cũng đã học, ừm, ừm, 4 năm trời để mà có thể là lấy được bằng đại học rồi. Sau đấy thì mình cũng hoàn thành khóa học luật sư này và cũng cái cái cái sự nghiệp học hành mình thấy là nó cũng khá là dài để mà mình có thể đi làm được ấy. Nếu như mà bây giờ chuyển sang một ngành khác hẳn thì mình cũng rất là tiếc. Đó, thứ nhất là tiếc vì cái công học tập của mình, ờ, thứ hai là mình nghĩ là mình cũng vẫn khá là thích ngành này nhưng mà chỉ có điều là nó vất vả quá, đó, cho nên mình muốn thay đổi thôi. Thế nên là nếu mà được vận dụng cái, ơ, kiến thức mà mình đã học và kinh nghiệm, ừm, mình có ấy vào một cái công việc nào đấy mà nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nó vẫn liên quan thì chắc chắn là mình cũng rất là thích rồi.
Đúng rồi. Rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, vừa dài vừa gian nan. Ừ, ừm. Ừm. Ừ, ừm. Ừm. Ừm.

Ừm, thực ra thì, ờ, mình thì, ờ, mình cũng có cân nhắc về tình hình tài chính một chút. Bởi vì thực nói nhiều người thì sẽ nghĩ là cái ngành luật thì cũng kiếm tiền khá là dễ, thì mình cũng cũng thấy là nó cũng vừa đúng và vừa không. Bởi vì xuất phát điểm cái ngành luật, ừm, khi mà sau mà, ừm, mới ra trường ấy, thì nó rất là khó khăn và mình ph mình phải mình và các bạn đ ờ, học cùng ngành với mình hoặc là bạn bè chung của mình ấy, phải công nhận một điều đấy là, sinh viên luật khi mà ra trường ấy, thì lương thấp hơn các cái ngành khác rất là nhiều, bởi vì là bọn mình không có kinh nghiệm ấy. Ừm. Đúng rồi, và cái, ơ, thứ nhất là không có kinh nghiệm cho nên là các cái công ty thì họ sẽ thường là họ sẽ đánh giá dựa trên những cái đấy một chút, đó. Thế cho nên và mình cảm thấy có một cái, gọi là, một cái văn hóa của ngành à, hay là một cái quy tắc gì đấy là hầu như là mình mình có thể nhận thấy là ngành luật khi mà mới ra trường đi làm thì cũng không phải là ngành mà lương cao nhất đâu, mà nó cũng tức là nó vừa vừa thôi. Ừm, đúng rồi. Đó, thì nhưng mà sau một thời gian, ừm, thì, ờ, cái, ờm, ờ, dựa vào cái kinh nghiệm của mình này, đấy, hoặc là cái tính chất thì nó mình cũng có thể được tăng lương khá là nhanh và hiện tại mình đánh giá thì cái thu nhập của mình nó cũng ở mức, gọi là, gọi mức ở một cái mức mà nó cũng vừa phải, đó, nó không quá thấp và nó cũng không quá cao ừm, đúng rồi, là một cái mức ổn định đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, ra vậy luôn á hả? Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, sinh viên, sinh viên mới ra trường. Ừ. Ừm. Ừm. Tức là cũng đang ở mức ổn định rồi, và bạn cũng cảm thấy là tài chính của bạn là hiện tại là cũng đang vững chắc với cái công việc hiện tại của bạn, đúng hông? Vậy thì, à, hiện tại là về cá nhân bạn thì thu nhập đối với công việc này nó không có vấn đề gì cả. À, ngoài ra thì bạn có một cái trách nhiệm nào ràng buộc với gia đình hông? Ví dụ như bạn phải chu cấp cho gia đình, hay là bạn có những cái khoản nợ cá nhân nào hông? Có hông?
Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm, đúng rồi.